Makanya ngikutin trend, eh tapi tadi kan ada disebut juga kalau di sekolah tuh kan pakai seragam, berarti pakai baju-baju warna kayak hitam, abu-abu gitunya pas kapan tuh, Kak? Pas kumpul-kumpulkah, apa gimana?
Mhm. Itu biasanya di pilihan kayak jaket, gitu kan
Eee, oke ke sekolahnya kan ada aksesorisnya gitu ya. <chuckles>
Iya iya, kayak tas, terus kayak, eee, tempat pensil, terus kayak jaket pokoknya setiap aku tuh punya jaket yang sampai kalau aku inget tuh sampai lusuh, saking <chuckles> aku sering iya karena kayak ka aku pikir itu tuh kayak cocok banget gitu sama gaya style emo itu, gitu. <chuckles>
Saking sering dipakai. Oh gitu. Terus?
Tapi pas menuju SMA itu udah mulai berubah sih, mungkin karena waktu pas mau SMA itu, eee, yang nge-influence juga udah banyak dan sosial media juga udah banyak, nah itu aku sempet berubah haluan jadi gaya-gaya kutu buku, aduh aku malu banget sih itu.
Mmm. Wah. Banyak tuh ya, Kak, perubahan gayanya selama remaja, kalau gaya kutu buku tuh kayak gimana tuh, Kak?
Iya iya. Hmm. Waktu itu gaya kutu buku yang dilihat di sosial media tuh mungkin lebih ke pakai kacamata, terus baju kotak-kotak, waktu itu kayaknya dipengaruhi sama band era PW Gaskin kalau di Indonesia waktu itu.
Oke oke.
Nah, waktu itu kan kayak, mereka kan kalau nyanyi pakai baju flanel gitu kan, terus pakai kacamata, rambutnya enggak rapi, kalau rambut enggak rapi kan kalau aku di sekolah kan emang wajib pakai kerudung ya, Kak, karena sekolahnya agak islami gitu. Cuman kalau lagi ada acara di sekolah kayak pensi atau acara ekskul itu biasanya nggak dikerudung, kayak ya udah itu nggak terlalu ngikutin sih gaya rambut, cuman kalau kayak baju sama kacamata padahal waktu itu aku nggak kacamataan banget gitu kan.
<chuckles> Iya. Mmm. Jadi kacamatanya, kacamata gaya aja apa gimana, Kak? Wah. <chuckles>
Iya iya. Kacamata gaya tapi ujung-ujungnya ternyata aku minus juga gitu. <chuckles>
Oh akhirnya jadi tetep pake kacamata ya.
Iya iya waktu itu. Eh, sampai akhirnya aku, eee, hampir semua bajuku tuh ya kayak 5 sampai 6 bajuku tuh flanel gitu sih, jadi kayak SMP, SMA tuh memang agak banyak dipengaruhi sama si media sosial itu.